Ừm, thực ra cái phong cách cá nhân mới là cái mà nó duy trì cái niềm hứng thú của mình khi mà mình chọn trang phục, chứ nếu mà lúc nào cũng chạy theo người ta thì nó cứ giống giống, rồi nó cứ nhàm nhàm á, tức là mình thấy vậy. Ờ, thì, ờ, cái phong cách cá nhân của riêng bạn á, thì ví dụ như là bạn đi bạn theo cái, kiểu, ơ, cổ điển hay là hiện đại?
Ừm. Ừm, đúng rồi đó. Ừm hưm, ừm. <chuckles>
Ờ, là của riêng bạn thôi, chứ hổng phải là theo thời gian đâu. <laughs>
Đây lại là một câu hỏi siêu khó. Giống như là mình biết, kiểu, mọi người có xu hướng là sẽ muốn gọi tên cho tất cả mọi thứ, ví dụ, kiểu, gu nhạc hay là gu ăn uống, gu thời trang của mình thì sẽ phải có một vài những cái cái, gọi gọi là, mục. Ờ, thì, sao nhỉ, ờ, mình hơi là một con tắc kè ấy ạ, kiểu, nó cũng rất là phụ thuộc vào tâm trạng và phụ thuộc vào cái cái, ơ, không cái cái cái contexts, là, kiểu, cái, ưm, cái không gian mà mình sẽ đến chẳng hạn, hay là mục đích, ưm, ờ, của cái bộ trang phục đấy. Thì nhiều khi là mình cũng sẽ mặc khá là, gọi là, cổ điển đi, kiểu, những cái đồ, ờm, secondhand, đồ vintage, à, đồ đồ, kiểu, mang phong cách, kiểu, nó cũ cũ hoặc là, ờ, Y2K. Ờ, ờ, nhưng mà có những lúc ví dụ như, kiểu, là đi học chẳng hạn thì mình vẫn có thể lên một bộ đồ, ờm, tối giản nhưng mà lịch sự, kiểu, áo sơ mi rồi chân váy gì đấy chẳng hạn. Thì đúng là, kiểu, ờ, mình cũng muốn thử, gọi là, ờ, thử sức sáng tạo của mình với nhiều những cái phong cách khác nhau ấy ạ.
Ừm. Ừm. <chuckles> Ừm.